Emm. Bölgesinin adı, emm, e a antrikot, antrikot, antrikot kısmı. Eee, antrikot kısmından da, özellikle, mantolayarak, tereyağında mantolayarak, biberiye ile beraber yaparım.
A! Çok güzel. O nasıl oluyor? Mantolamak. Hı hı. Çok güzel.
Mühürlerim mühürlerim ilk başta. Sonrasında tereyağına atarım. Tereyağının içerisine biberiyeyi atarım. Sosunu herhangi bir şekilde, sos, vs. vermem. 1 tane sarımsak atarım tek diş. Sonrasında kaşıkla etin üzerine serperek yaklaşık 1 dakika boyunca tekrar pişiririm. Orta pişmiş olarak da servis ederim karşı tarafa. Yanına güzel bir kırmızı şarap gayet güzel ilerler.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Çok güzel. Çok güzel. Son olarak şunu merak ettim, yani, bu bu, böyle, çeşit, çeşit menülerin var aslında. Misafirlerine gelmeden önce sorar mısın, yani, eee, balık mı yiyeceksin diye veya, işte, ne tercih edersin diye? Yoksa, hani, zaten bilirsin de ona göre mi hareket edersin genelde?
Lütfen. Hı hı. Sormam. Zaten, bilmem gerekir, bence. <chuckles> Çünkü evime davet ettiğim kişi.
Hı hı. Yani, mesela, eee, balık sevmeyen birine balık vermemek için mi sorarsın?
<tsk> Hayır, hayır. Sormam. Çünkü kişiyi tanıyorumdur neyi seviyor, neyi sevmiyor, o tanımadığım insanı çağırmam. <chuckles>
He. Ha ha, çok güzel. A! <chuckles> Çok güzel. Aslında, o yemek ıı lere verdiğin, akşam yemeklerine verdiğin önemi de gösteriyor. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Çok teşekkür ederim.
Kesinlikle. Çok teşekkür ederim soruların için. Gayet güzeldi.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.